No era, este, principalmente en fines de semana que que tenían como que el el tiempo libre la la mayoría de las personas, y era usualmente a eso de las 5, o 6 de la tarde, que todavía no se oscurecía y se se veía bien. Y y la verdad es que creo que lo hacían por mera diversión, o sea, de que el ajá, exacto, les hablaban: "Eh, oiga, vecino, este, vamos a jugar fútbol", ¿no? Y y mi papá: "Ah sí, ahí voy", y mi mamá igual, y fíjate que hasta eso es es interesante porque a mi mamá, pues, casi no le gusta el fútbol, o sea, yo yo no sé cómo jugaba, porque porque aún así como sien tal vez era la vibra, ¿no? E el ambiente que se contagiaba.
Okey, sin ningún motivo. <chuckles> Ajá. Okey. <chuckles> Ujú. El querer convivir. <chuckles>
Exacto, sí.
Y y ahorita, actualmente, ya no ya no lo hacen, o, no lo han intentado, a lo mejor no con los vecinos, pero a lo mejor entre ustedes, ¿no han intentado como volver a hacer, pues, ese hobby?
Ay Ay, no, no, ya es muy complicado, este, <chuckles> bueno, mira, con con el tiempo nos mudamos, ya no vivimos en en esa misma calle. Y y entre nosotros es muy complicado porque, pues, ya todos trabajamos, entonces, eh, el tiempo se nos se nos va por completo, sí.
Okey. Claro, los tiempos. Ujú. Sí, ya cuando uno desafortunadamente crece, <chuckles> ya no tiene los mismos tiempos libres, vaya, ni la misma energía, ¿sabes? O sea, <chuckles> ya a veces dices: “Estoy libre, pero estoy muy cansado”, em, y ya, "prefiero descansar en mi tiempo libre y a estar jugando, pues, fútbol", ¿no? <chuckles>
Sí. Justo, y y también es triste porque yo me acuerdo que de niño decía: "No, yo voy a seguir jugando," ¿no? O sea, cuando tenga 30, 40,, o sea, ni siquiera pensaba cuando esté a a la mitad de mis 20, ¿no? O sea, ya yo ya pensaba: "Cuando tenga 50 voy a seguir jugando," y estoy a la mitad de mis 20, y estoy de: "Ay, ya no puedo, ya no puedo". <chuckles>
Ajá. Cuando sea <chuckles> Estoy cansado. <chuckles>
Sí. <chuckles> Ay, no.
Ay, no. Es que sí pasa, sí pasa, y, pues, uno, de verdad, de niño normaliza muchas cosas y se le facilita todo, ¿no? Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, pero cuando s s se da cuenta que ser adulto no es tan fácil como, a lo mejor, como los papás hasta lo demostraban, ¿no? Este, <chuckles> se da cuenta de muchas cosas. Pero, bueno, el otro hobby que me comentabas era justamente como que ver películas, este, con papitas, o así, ¿no? Estar como juntos, conviviendo como familia. ¿Eso actualmente todavía lo realizan, o, cuándo fue la última vez que lo realizaron? Cuéntame.
Sí.

Hay hay 2 hay 2, este, muy muy especiales que que yo recuerdo. 1 era jugar fútbol, y el otro sentarse los domingos, usualmente, más o menos, a las 7 de la noche, eh, poner alguna serie, que en ese entonces, pues, no no había plataformas de streaming, o, no eran tan populares, entonces lo que saliera en la televisión a las 7 de de la noche con unas papitas comiendo era muy rico, y y esos 2 hobbies me conectaban muchísimo con ellos.
Ajá. Okey. Ajá. Sí. <chuckles> Okey. <chuckles> Ajá. Con la familia. ¿Por qué el fútbol? Cuéntame. ¿Qué fue lo que de dónde salió? <chuckles>
Fíjate que e era <chuckles> era era algo curioso, este, porque yo de niño veía a mis papás jugar con los vecinos de la cuadra, entonces, eh, todos salían como que de sus casas y se ponían a jugar, pero era un tema de adultos, ¿sabes?
Okey. Ujú. Claro.
Eran mi mis papás contra los papás de de mi amiga, la vecina, o o, así. Entonces yo yo me quedaba viendo, y decía: “Qué padre", ¿no? Yo, o sea, yo yo crecí viendo eso, y y siempre le decía a mis papás como de: “Oye, yo quiero jugar, yo quiero jugar, méteme a mí", ¿no? O sea, "yo yo puedo ganar", ¿no? Este, pero pero mis papás era como de: “No, te van a tirar, este, o, te van a pegar con el balón, y además todos ya son como que mayores, y le puedes pegar a alguien tú, ¿no?, también”. Entonces, no me dejaban. No me dejaban, y siempre se me quedó eso de que no me dejaran, porque yo quería, en serio quería. <chuckles> Y, pues, bueno, ya cuando tuve edad, desafortunadamente, ya no jugaban. Entonces se se me quedó mucho esa imagen, porque, a pesar de que no jugaba, pues, yo podía estar como que echando porras, ¿no? Ahí con con mi hermana, con con mi mi amiga, te digo que era una vecinita que teníamos como de nuestra edad y nos llevábamos muy bien con ella. Entonces creo que eso se esa imagen se me quedó, y y es algo que que digo: “¿Cómo pasaba", ¿no?. Hoy ya no, más bien casi no lo he visto en ningún otro lado que los vecinos se reúnan a jugar.
Ajá. Ajá. <chuckles> Ujú. Claro. Claro, claro. Okey. <chuckles> Ujú. Ay. Claro. Ujú. <chuckles> Okey. Ujú. <chuckles>